Oui, hein, c'est vrai que ça ça je pense ça doit être aussi un bon moyen, heu heu bah, aussi pour, heu puisque là on parle de moments de solitude mais aussi peut-être pour vaincre aussi la solitude. Je pense, heu, verbaliser, extérioriser, ça peut ça peut permettre d'aller mieux, un peu comme une thérapie et tout donc heu, ça ça ça a un bon côté, heu, voilà. Ça ça a un côté positif aussi de de faire ces choses, heu, là.
Mmh mh. Ouais, c'est clair. Exactement. Et hem, comment est-ce que vous trouveriez un équilibre entre les moments de solitude et les interactions sociales? Quel serait votre, heu, moyen pour vous de de trouver le juste milieu? C'est ça.
Mmh. Mmh. Ouais, de de faire la part des choses, heu, ouais juste milieu, mmh. Ah bah je pense qu'il y a bah chaque moment, heu, voilà, heu enfin chaque moment de solitude ou d'interaction sociale a son moment, bah, soit dans la journée ou même, heu, voilà dans la vie et heu, je pense que je dirais plutôt le par exemple les s le soir, moi ce serait plutôt des choses, heu, ou des moments de solitude un peu où, heu, bah, je peux, heu, prendre un peu plus soin de moi, heu, c'est-à-dire même regarder un film ou dessiner tout ça. Ça va être plutôt ça et puis équilibrer entre bah, la journée aller voir, heu, bah, des personnes, enfin voilà c'est ça. Ou boire un coup ou autre, enfin c'est je pense que j'équilibrerais co enfin comme ça, après ça dépend aussi de notre état je pense émotionnel au moment, heu, précis donc heu, ça peut changer selon selon notre humeur, c'est ça.
Mmh mh. Ah bah de voir des amis, ouais Oui, oui, c'est ça, bah ça dépend de je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte déjà, heu, en fonction aussi de c'est ça. Eh ouais, en fonction de si déjà, heu, on a du temps, heu, si si on a beaucoup de de responsabilités, de choses à faire, et aussi de mmh pas ouais, de mmh, de si on a besoin ou envie de voir, heu enfin de socialiser.
Voilà c'est ça, c'est c'est pas tout le temps Mmh aussi, ouais. Mmh. Oui, c'est ça oui, de de de s'écouter et voilà. Pas forcément sortir pour sortir et puis voilà, de prendre son temps et prendre le temps pour soi aussi, heu, ce qui est s
Ouais, c'est ça. Exactement, des fois on a besoin de se reposer et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est mieux de bah, d'être seul, heu, pour récupérer de l'énergie, et ensuite, heu, faut f ouais, c'est ça.
Mais Mmh. Oui, au moins ouais, pour récupérer, oui c'est après ça dépend aussi de chaque personne, c'est pour ça. Après une personne pourrait, heu, prendre, heu enfin recharger ses batteries, heu, avec de la solitude, d'autres voilà, avec les autres. C'est je pense que c'est propre à chacun donc ce c'est l'équilibre en fait, c'est chacun qui enfin voilà, tout le monde est différent donc
Pour, heu En étant avec les autres, ouais. Bah oui c'est déterminé par chaque personne, forcément.
Voilà c'est ça, heu, tout le monde trouve un peu, heu, bah, son juste milieu, mais à lui, qui lui correspond donc heu mmh, c'est c'est plus ça, voilà, il y a pas vraiment de truc type, voilà pour moi. Et du coup pour vous, ce serait quoi, heu, le le juste équi?
C'est ça. Ouais, bah pareil, heu, je f pareil, heu, je dirais que ça dépend, ça dépend du moment, ça dépend de l'état d'esprit et de, bah, voilà, de comment se passe, se déroule ma semaine en fait, heu, si, heu, j'ai suffisamment de temps pour, heu, à dégager pour mes amis.
Ouais. Ouais de de Mmh.